ใช่ แล้วอีกอันหนึ่งที่แบบน่าตกใจมาก เราไปตลาด ตลาดสดนี่แหละ ตลาดสด
อะฮะ ครับ
เราไปร้านขายผัก เราก็ซื้อผัก ซื้ออะไรอย่างนี้ เราก็เห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 4 ขวบ 4 ขวบ เราก็แบบ "เอ๊ย น่ารักจังเลยเนี่ย มาดูหลานเราสิ อย่างเงี้ย มาดู ส รู้จักกันสิ เนี่ยหลานเราชื่อนี้นะ หนู หนูชื่ออะไร?" อย่างนี้ น้องเขาก็เดินออกมาหาเรานะ เขานั่งดูโทรศัพท์อยู่แหละ เขาก็เดินออกมาหาเรา แล้วเขาก็แบบ เออ มาจับแขนเรา เราก็เลยนั่งลงกอดเขา แล้วเขาก็ไม่พูด เขาก็พูดกับเรา หันมาอีกที "เออ อา เออ อา เออ อา เออ อา เออ อา"
อะฮะ ครับ อะฮะ ครับผม อะฮะ ครับ โอ๊ย! น่ากลัวมากเลยอะ
ใช่ เราก็แบบ "เฮ้ย!"
กลัวจริง ๆ นะเนี่ย กลัวจริง กลัวมากเลยอะ
เฮ้ย มันเป็นเรื่องจริงคุณ มันเป็นเรื่องจริง เราก็แบบ
มันน่ากลัวอะ ผม ผมว่าเคสของ ฮ ลูกเพื่อนผมหนักแล้วนะ คือเหมือนว่าเขาอารมณ์รุนแรงมาก ๆ อะ แล้ว มันมีรอบหนึ่งอะ ผมไม่ ผมไม่ได้รังเกียจนะ แต่ผมรู้สึกว่าอันตรายอะที่จะไป ไปไหนกับเขา คือวันนั้นอะ พา พาเขานั่งรถวินมอไซค์อะครับ แล้วเขาเอามืออะเคาะหมวกกันน็อกวินมอไซค์ แล้วผมบอก "เฮ้ย! ทำไม ทำไม ทำไมหนูทำแบบนั้น?" เขาบอกว่า "อยากรู้ว่าข้างในกะโหลกอะมีอะไรอยู่"
เออ เออ ค่ะ ค่ะ อืม อ้าว!
เหมือนเขาเล่นเกมมากจนแบบว่า มันรุนแรงอะ เขาเป็นคนรุนแรงมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย
อ เหมือนเขา เขาเล่นเกมที่มันแบบ fighting ต้องยิงกัน ต้องต่อสู้กัน เตะต่อยตลอดเวลาใช่ไหม?
อือฮึ ใช่ ผมก็เลยแบบว่า เออ ผมก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กนะ แต่ว่ามันมีการควบคุมเรื่องเวลาไง แล้วก็แบบว่าเล่นเล่นอยู่ตรงหน้าทีวี ตรงที่แบบว่า โซนห้องนั่งเล่น อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็แบบว่า ผมก็เลยแบบ โอ้โฮ อ ผมไม่กล้าพูดกับเพื่อนนะ แต่ว่า แบบว่ากลัวเขาจะเข้าใจเราผิดอะ เออ แต่ว่าเรารู้สึกกลัวลูกเขาจริง ๆ อะ กลัวแบบว่าบางทีพาไปไหน แล้วก็แบบว่านึกคิด คิดอะไรอยู่ในหัวก็ไม่รู้ ว่า เพราะเขาไม่ได้พูดอะ ตอนที่เข้าถ้ำอะ คือที่ผมถาม เขา เขาตอบผมอะ เพราะว่าผมถามเขา เขาเอามือเคาะไปแล้วอะ
อืม พ่อแม่อยู่ด้วย เออ ๆ อืม ๆ ๆ ๆ อา ใช่ ค่ะ เออ
เออ แบบว่า โอ้โฮ!
โอ้โฮ! นั่นน่ะมันเป็นแบบนี้ แบบบางทีเราก็เลยรู้สึกว่า แล้วอย่างน้องคนนั้นที่เราเจอที่ตลาดนะ แล้วแม่เขาก็รีบเดินมาหาเรานะ แล้วเขาบอกว่า "หนูอะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพี่"